Heu, j'ai un petit problème, heu, parce qu'en fait, heu, j'accumule, heu, beaucoup, beaucoup, heu, d'abonnements donc heu, pour te mettre dans le contexte, heu, c'est, heu, j'aime beaucoup le foot, et en fait le problème, ces dernières années avec le foot, c'est que, heu, bah, avant déjà, il y avait la Ligue des Champions. C'était gratuit, donc c'était sur TF1, heu, l'Europa League, donc heu, c'est aussi une coupe d'Europe, c'était gratuit. C'était sur, heu, tu sais? M6 et W9. Hem, bon la Ligue 1, ça a jamais été gratuit mais heu, heu, ça oui fallait payer Canal + pour l'avoir, et maintenant, en fait, il y a un gros problème, bah, la Ligue des Champions, c'est plus en clair, donc c'est plus sur les chaînes, heu, de la TNT. L'Europa League non plus. Finalement, il reste quoi? Il reste que la Coupe de France, mais bon la Coupe de France, heu, il y a pas 1000 matchs, heu, dans l'année, et en fait, bah du coup, j'ai dû souscrire à beaucoup d'abonnements, heu, du coup bah un abonne un abonnement pour voir la Ligue des Champions, pour voir l'Europa League, pour voir la Ligue 1 et aussi, heu, pour voir, tu sais? Les championnats étrangers, et hem, à côté de ça, je suis très cinéphile, donc j'ai Netflix, heu, Paramount, j'ai, hem, Amazon Prime Vidéo et heu, j'ai Apple TV, et heu, ouais je te mens pas que ça fait beaucoup d'abonnements et je pourrais même t'en citer d'autres hein. J'ai, heu, YouT YouTube Premium, tu sais? Pour enlever les publicités.
OK. Ouais.
Et ouais, j'en ai même d'autres qu'enfin, j'ai pu j'ai dû oublier parce que, heu, je crois que j'ai aussi, ouais, des VPN, heu, j'ai même Avast sur le téléphone et heu, ouais, ça fait beaucoup trop d'abonnements et finalement, je m'y retrouve plus. J'aimerais avoir des conseils, du coup, pour, heu, ouais, faire un inventaire et faire, heu, ce qui est im faire le tri entre ce qui est important et pas important finalement. En tout, ça fait beaucoup, heu, quand ils prélèvent, ça fait beaucoup d'argent à prélever à ben mensuellement en fait.
OK, ouais. Ouais, c'est vrai que que je peux comprendre que, bah, déjà dans dans un 1er temps, tu as envie de, bah, regarder, heu, ces tous ces matchs de foot parce que voilà, si c'est une passion, heu, je pense qu'elle doit être derrière quand même une grosse envie de regarder tout ça et puis c'est vrai que, voilà, avec, heu, toutes les séries maintenant, heu, surtout depuis quelques années. Ça s'est vachement développé donc c'est sûr que, heu, c'est pas facile de forcément, heu, heu, bah, voilà, heu, regarder ces séries parce que des fois, il y en a une qui est sur cette plateforme, une autre sur l'autre plateforme donc c'est vrai que je peux comprendre que ça que c'est pas facile. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui affecte lourdement, heu, ton ton budget et est-ce que tu dirais que ça te cause, heu, du du stress en ce moment?
Mmh, oui, mmh. Ouais, parce qu'en fait, heu, heu, en plus c'est les fêtes de fin d'année bientôt donc heu, qui dit: «fêtes de fin d'année» dit: «heu, réveillon», dit «Noël», faut, enfin faire des cadeaux et cetera et heu, ouais, bah, là j'ai fait un peu les comptes, heu, bah en fait, heu, je me suis aperçu que, heu, heu, enfin, ouais, c'est en fait, heu, bah, beaucoup d'abonnements. Finalement, heu, juste pour te faire, heu, t rapidement, heu, t'expliquer les prix, heu, bah, juste, déjà, pour la Ligue des Champions j'en ai pour 20 €. Pour la Ligue 1, donc c'est le championnat français, j'en ai aussi pour 20 €, heu, pour la Premier League, donc le championnat anglais, La Liga, le championnat espagnol et la Serie A, donc le championnat italien, heu, encore 20 € donc heu, ouais, je te dirais plus de quoi 80 €, heu, enfin, juste avec le foot, heu, les abonnements, heu, comme tu l'as dit maintenant, ben, il y a Netflix, heu, donc heu mais aussi, il y a des séries qui sont pas sur Netflix, qui sont sur Amazon Prime ou Paramount, heu, du coup, heu, en plus moi tu sais? Sur Netflix j'ai l'abonnement à vingt et un euros, heu, quatre vingt dix neuf pour, heu, tu vois? La haute, heu, ultra haute définition donc la 4K, heu, ça, ça me fait cher et heu, ouais, donc Amazon, en plus, tu sais? Sur Amazon Prime, il faut, heu, il y a l'abonnement, donc heu, c'est assez pratique aussi, puisqu'il y a p Amazon Prime Video et Amazon Prime qui livre, heu la livraison est gratuite, mais en fait, heu, quand tu as l'abonnement Amazon Prime Video et bah, tu dois aussi, il y a des films, en fait, qui sont, heu, accessibles qu'en fait, en location, il faut repayer derrière, tu vois? Donc ça aussi, ça me fait des petites dépenses, heu, en plus, heu, finalement, parce que je vais regarder 1 film, 2 films, 4 films, heu, par mois, donc 3, il y a des films à 5 € du coup, ouais, ça me fait des grosses notes, hein, au moins plus de 150 € de d'abonnement récurrent par mois.
M OK. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est c'est vrai que je comprends que ça doit pas être facile, de forcément, se dire que, heu: «C'est 150 € dans les dépensés dans dans ces abonnements». Après, de de ce que j'entends, c'est quand même, heu, quelque chose, heu, que tu veux. C'est quand même, heu, quelque chose qui te fait plaisir donc, je pense, voilà, heu, c'est aussi important, de temps en temps, d'avoir, heu, ces ces petits plaisirs. Donc, je pense que malgré tout, c'est quand même, heu, important que tu puisses, heu, continuer ça. Après, je me suis dit: «Pour, heu, le football, est-ce qu'il existerait pas, justement, une entreprise qui propro proposerait, heu, de regrouper tous ces abonnements en une seule offre?» et heu, justement, pour essayer de, bah, de faire moins cher, et du coup, toi, derrière, heu, payer moins cher?
Moui. Bah, malheureusement pour le foot, non, parce que, heu, la seule solution, elle est illégale, c'est IPTV et heu, donc heu, sur le coup, heu, ouais, c'est 50 € l'année mais bon, heu, j'aimerais pas recevoir, heu, une amende de, heu, milliers d'euros, heu, pour un système illégal. Donc, heu heu, non, en fait il n'existe pas malheureusement, heu, de, heu d'une plateforme comme, heu oui, comme Netflix. Il réunit plusieurs séries et cetera mais avec le foot, malheureusement, c'est le piège. C'est en fait, heu, bah, chaque, heu, événement, donc, championnat ou, heu, coupe d'Europe, heu, faut payer un abonnement. Après, heu, ouais, maintenant que j'y pense, c'est vrai que je je regarde pas non plus tout. J'ai pas le temps de tout regarder, hein, chaque fois.
Non? Ouais, c'est c'est vrai que ça c'est un petit peu le piège de, heu, tu payes tout, mais finalement tu tu regardes pas tout. Après, peut-être que tu pourrais te dire heu, peut-être résilier quelques petits abonnements, heu, ça peut être des abonnements de foot ou des abonnements de, voilà, de de services de de streaming, et heu, tu décides de les réactiver seulement pendant 1 mois ou 2 mois, où là, tu vas vraiment avoir une série qui va, heu, t'intéresser, et donc heu, quand elle t'intéresse, tu y vas et dès que la série elle est finie, dès que tu l'as finie ou que les nouveaux épisodes ont fini de sortir, bah voilà, tu résilles l'abonnement, comme ça, ça te permet quand même de faire, heu, quelques, heu, économies. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui qui pourrait te convenir? Est-ce que tu penses qu'il y a quelques plateformes que justement, heu, quelques mois dans l'année, ça ça t'irait?
Ouais, ça, ça peut être une, heu, bonne solution. C'est vrai, parce qu'en fait, ouais, le foot, heu, quand j'y pense, heu, bah ouais, je vais regarder la Ligue des Champions, c'est toutes les 2 semaines, bah, la Ligue 1, donc, c'est mon championnat préféré et hem, en plus, heu, ouais la Ligue 1 c'est sur, heu, tu sais, c'est sur, heu heu Amazon, heu, Prime, spécial, heu, Ligue 1. Et en fait, heu, bah, c'est lié, en fait, à mon abonnement, heu heu, Amazon Prime Video, en fait, c'est sur la même plateforme et heu, oui, en fait, ouais, le championnat, heu, de Premier League, heu heu, donc la le championnat espagnol et heu, italien, heu, finalement je le regarde que quand j'invite des amis, heu, mais c'est rare, ça va être 1 fois par mois et encore, on va mettre le match, on va parler. Donc ouais, c'est déjà ça, ça me ferait des dépenses en moins, c'est vrai. Après, je te mens pas le ça me fait, heu, j'ai un problème, c'est sur Amazon Prime Video, hem, c'est j'ai toujours le problème, tu sais bah, Netflix, en soi, oui, c'est 21,90 € mais il y a la qualité derrière et ça, oui, en vrai, je le regarde, tu vois? On va pas se mentir. Mais sur Amazon Prime Video, je suis toujours, en fait, heu, je me fais toujours avoir. Bah, s OK, c'est 6,99 €, c'est pas cher, mais finalement, je finis par acheter 1 film, après un d 1 autre film, 1 autre film et bah, heu, finalement, mon abo mon abonnement Amazon Prime Video, il passe de 6,90 et avec les petites dépenses, heu, bah, «oubliées» entre guillemets, parce que, c'est j'achète, heu, sur le coup, ça re des fois, j'en ai pour 30 € juste avec Amazon, heu, Prime Video.
Ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est c'est vrai que, heu, c'est c'est pas évident, c'est cette situation-là. Après, je comprends que tu veuilles, heu, malgré tout, bah, faire ces petites dépenses et justement, il y a une solution pour ça, pour, heu, réduire ces petites dépenses sans voilà, trop, non plus, impacter ton ton plaisir, ça serait, par exemple, d'utiliser, heu, un VPN et c'est vrai que des fois, quand tu te connectes, heu, sur d'autres pays ou quoi, bah, heu, par exemple, tu me cites, heu, tes tes films Amazon, bah, des fois, les films Amazon, ils vont être moins chers. Des fois, par exemple, tu vas avoir des des voilà, des matches de foot qui vont être disponibles sur, heu, des chaînes, heu, qui sont gratuites, heu, dans, heu, d'autres pays. Des fois, tes aussi, tes abonnements, ils vont être moins chers dans d'autres pays, heu, que qu'en France. Après, c'est vrai que ça a quelques inconvénients. Par exemple, peut-être que, heu, ton ton film, tu pourras pas le trouver dans ta langue à toi, peut-être que match de foot, il sera pas non plus dans ta langue à toi, mais heu, voilà. Il y a quand même des fois où là, c'est aussi dans ta langue à toi et puis après, heu, ah, je sais pas si tu es très fort en anglais ou pas, mais heu, voilà, il y en a beaucoup qui, du coup, heu, utilisent cette solution, et regardent en anglais, heu, avec des sous-titres, ou des fois juste en anglais, heu, comme ça, mais ça peut être une solution pour réduire tes dépenses.
Mmh. Heu, ça j'y avais jamais pensé, heu, a pourtant, en plus, j'ai un VPN, hein, que je paye. Bah bah, après ce que ça me sert, c'est pour le travail, hein, donc, heu, hem, mais ça, j'y avais jamais pensé. Ouais, en plus, j'ai un VPN, heu, donc heu, autant l'utiliser. Mais ouais, je l'utilisais pour le travail, mais, heu heu, là, tu me dis que je peux l'utiliser finalement, heu, pour, heu ouais, avoir accès en fait à des chaînes gratuites, heu, dans un autre pays qui est légal, hein, en soi, mais heu heu, que moi, je ne pourrais pas utiliser si mon adresse IP, elle est identifiée en France. Et heu, ouais, parce que maintenant que tu me le dis, en fait, il y a plein de matches, heu heu, ben, en fait, heu, par exemple, heu, le championnat espagnol, heu, où ça va être gratuit, ou ou mais en fait, que sur avec un VPN, finalement, j'aurais achè heu, accès à des chaînes espagnoles ou, heu, Amérique du Sud, qui retransmettent, heu, tu sais, heu, le championnat espagnol et heu, pour le coup ouais, non, par contre je parle pas du tout anglais, mais heu, je parle très bien espagnol. Donc heu, pour le championnat espagnol, ça m'arrange et heu, j'ai tendance à regarder, heu, beaucoup de séries, en fait, heu, donc, heu, espagnoles ou d'Amérique du Sud, donc heu, ouais, ça pourrait être bénéfique et ça serait pas un problème, en fait, ouais, la langue, en l'occurrence, l'espagnol. Du coup, heu, ouais, le coup du VPN, c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Et heu, ouais, et du coup, heu, ouais, réduire, heu, et supprimer, finalement, ce que je je n'utilise pas et ce que, heu, qu dont je n'ai pas l'utilité, finalement et ouais, du coup, ça m'éviterait beaucoup de frais Amazon Prime, avec les films que je paye. En fait, c'est surtout, aussi, heu, ouais, des films espagnols, en fait, que je vais payer 3 €, 3 €, et qui impactaient mon budget, finalement.
Ouais, c'est c'est vrai qu'en plus, si tu me dis que, heu, tu as quand même cette chance, qui est pas donnée à tout le monde, heu, de pouvoir, heu, bien comprendre l'es l'espagnol et bah, écoute, heu, tant mieux et si, en plus de ça, tu regardes des séries, heu, voilà, heu, à sud-américaines, bah, c'est c'est que du plus, heu, pour toi. Et c'est vrai que voilà, des des petits prix, des fois, tu peux être surpris, des fois, heu, des trucs ou là, qui sont à 3 ou 5 €, ils peuvent, des fois, être, heu, à 0.90 € ou à 0.50 €, heu, dans d'autres pays donc, heu, en soi, pour, heu, pour nous, c'est c'est vraiment rien du tout donc, ouais enfin, je te dis vraiment, heu: «N'hésite pas à aller voir», et puis, en soi, heu, même si, tu vois? Juste, jeter un petit coup d'œil avec ton VPN, en soi, ça te coûte rien et puis, bon, c'est c'est vrai que, dit comme ça, on dirait un petit peu un truc illégal, mais en soi, ça reste légal donc heu, autant, heu, l'utiliser à fond.
Ouais, non, non, carrément. Ouais, c'est vrai, heu, c'est légal, en fait, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Bah, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Je vais les as les appliquer, heu, bah, le plus rapidement possible, merci beaucoup.
Bah, je t'en prie, puis, heu, bah, j'espère grâce au au VPN, tu vas réussir à faire, heu, des petites économies.